Certo, chiedimi pure.
Allora, intanto ti volevo chiedere: quando tu vai a queste serate, ehm, dove fai il deejay, vai da solo o avresti l'opportunità di portare con te un collaboratore, un amico che condivide la tua stessa passione?
Mah, ehm, principalmente vado da solo perché, uhm, come ti dicevo comunque, ehm, i miei amici sono sono im impegnati a casa con con le l rispettive famiglie, ehm, e poi, uhm, la maggior parte del tempo quando vengo ingaggiato da da deejay passo, mhmm, quasi tutto il tempo a lavorare in in cuffia e, mhmm, quindi non avrei neanche poi troppo tempo per ehm, da da dedicare a un collaboratore, aiutante o qualcuno insomma che, ehm, abbia voglia di di venire lì. Uhm, certo se fosse più di 1 effettivamente mi sentirei meno in colpa, nel senso che anche effettivamente, qualche giorno fa, ehm, c'è stato un evento, sono venuti a trovarmi, ehm, 2 miei amici che si tenevano a comp mhmm, mhmm, compagnia a vicenda e poi nei momenti di di break o quando suonava l'altro deejay, perché a volte non sono da solo, ci sono anche altri deejay che mi danno il cambio, io poi passavo passavo il tempo con con i miei amici. Ed è stato anche piacevole e divertente, me non mi sembrava neanche di essere a lavoro, perché fondamentalmente ero <chuckles> circondato da musica, festa, con 2 miei amici, però capita davvero raramente.
Mh. Certo.